J'aimerais te demander un conseil, c'est vrai qu'en ce moment, heu, en fait, heu, je me concentre beaucoup parce que je travaille dans l'informatique en distanciel. Donc à la maison et, heu, en fait, heu, ça me crée vraiment une fatigue mentale. C'est que, pour te dire des fois j'enchaîne 12 heures d'affilée non stop et heu, vraiment j'ai du mal à, on va dire à suivre des fois. En fait je deviens avec tout ça je deviens vraiment heu j'ai l'impression d'être en burn-out parce que je deviens vraiment irritable heu, j'ai d plus envie de rien faire. Des fois, quand j'y arrive pas, parce que forcément en gros vu que je suis à mon compte, en fait, c'est des projets que je dois faire. Donc des fois, par exemple, j'ai une date, heu, 1 semaine pour le faire et donc, heu, pas plus la s plus la la fin de semaine approche, bah, plus je stresse plus ça me j'ai l'impression d je dois travailler beaucoup plus. Et du coup, ça me crée vraiment un stress et c'est pour ça que je viens vers toi pour essayer d'avoir, ben, on va dire de des du soutien aussi des, surtout des conseils pour vraiment, on va dire éviter ça, quoi. <clears throat>
Mmh OK. D'accord. Bah, alors déjà je comprends heu, parfaitement, heu, ta situation, heu, c'est vrai que c'est pas évident de tu enchaînes 12 heures de travail, tu dois rendre des projets, heu, tu es à ton compte, donc, heu, oui f heu, ça f ça te crée pardon une grosse source de stress ce qui est, heu, compréhensible, hein, je te rassure, hein. Heu, on est humain on a tous des émotions. Heu, est-ce que heu, cette fatigue ce ce p ce cette fatigue mentale que tu ressens, c'est heu, depuis que tu travailles heu 12 heures, heu, par jour, heu, où tu l'avais avant et c'est à quelle fréquence dans la semaine?
Mmh mh. OK. Heu, vraiment en vrai, c'est vraiment de ouais, depuis que je travaille 12 heures par jour en fait parce qu'en ce moment je regarde aussi une série, genre le soir. Et heu encore, heu, quand j'ai le temps. Et donc, heu, c'est vrai que bah des fois ou même des fois je suis un peu sur mon téléphone, heu, et du coup, heu, on va dire je me déconcentre et du coup le temps de récupérer bah, le temps de prendre heu on va dire heu, le temps de prendre heu déjà de retrouver ma concentration. Bah, des fois ça prend énormément de temps et du coup, ben, en fait je décale tout, c'est-à-dire, heu, des fois je décale un truc anodin mais je décale mon repas, je décale la douche, heu, je décale plein de choses et en fait le fait que vraiment décaler moi ça me ça me plaît pas du tout et vraiment c'est la fatigue mentale est vraiment là, quoi.
Mmh d'accord. D'accord, donc oui en fait ouais tu décales, heu, vu qu'il y a la série Netflix, après tu as ta routine, heu, douche et cetera. Du coup, ouais, ouais ça décale, heu, ça décale tout finalement. Et hem, est-ce que heu, cette série Netflix heu, c'est heu, tu enchaînes les épisodes, ou tu regardes un épisode, ou tu ça se passe comment vis-à-vis de Netflix déjà?
Heu, ben, en fait, heu, ouais j'ench alors c'est sûr heu c'est sûr plutôt heu, c'est pas une série Netflix c'est plutôt sur Amazon prime.
D'accord.
Donc heu, c'est vrai que ouais j'enchaîne l'épisode. En gros c'est une série un peu policière donc heu, c'est une grande série de 5 saisons avec hem, 5 saisons et heu et tr 23 épisodes par saison et heu, du coup 45 minutes par heu, épisode donc c'est vachement long. Et ouais j'essaie d'enchaîner, heu 3-4 épisodes par soirée donc ça ça fait facilement 3 heures hein de de série. Donc heu, c'est vrai que des fois, heu, vraiment je décale de ouf et des fois au lieu de me coucher, par exemple des fois j j déjà je finis à 21:00 des fois. Et au lieu de me coucher, le temps que je mange et tout, je suis plutôt en train de me coucher à 2:00 et le lendemain je me lève à 7:00, bon, enfin tu vois heu, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout que j'aime bien faire du sport à côté, donc cumuler tout ça c'est c'est compliqué, quoi.
Ah ouais. Moui. Oui, oui, oui. J'imagine bien. Ben, ça te fait 12 heures, heu, ouais d'activités pour ton travail plus le sport, plus, heu, ben, Netflix où tu vas regarder 2-3 heures. Donc finalement, oui, le burn-out, heu, est présent avec après surtout les longues sessions de concentration que tu as avec le travail. Et, heu, donc ça décale tout. Et en termes de sommeil, en termes de quota, heu, tu dors combien d'heures, heu, par nuit à peu près?
Heu, ben, en termes de sommeil, heu, pour tout te dire je dors environ, heu, ouais 5-6 heures quoi. Seulement. C'est pas énorme, hein.
Ah oui. Ouais 5- 5-6 heures, ouais. C'est pas énorme et surtout avec ouais, les grosses sessions que tu as de travail, sport et Netflix. Est-ce que ça t'arrive de faire des pauses quand tu as ces longues sessions de concentration? Tes 12 heures de travail, heu, quotidiennes tu fais des pauses où tu enchaînes et tu vas faire des pauses juste, heu, pour manger ou, tu peux avoir des longues sessions de 4-5 heures, heu, sans faire de pause non-stop?
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est des fois je peux avoir vraiment des longues sessions de 4-5 heures. Alors j'essaie de d'ailleurs ma seule pause que je m'accorde c'est vraiment le repas. C'est-à-dire que je fais en gros, je fais ma pause pendant le repas tout en lessemble. Mais c'est vrai que, ben, je prends pas non plus, heu, plus de plaisir que ça. Alors j'adore l'informatique, j'adore mon travail, je kiffe, hein. Mais, heu, bon des fois j'ai envie de déconnecter mais vu que, ben, je suis un peu aussi, heu, bloqué avec le fait que, ben, je dois le rendre à la fin de semaine, par exemple ou des fois à la fin d'un mois et cetera. Bah, je préfère on va dire, le rendre plus t heu, me forcer à aller travailler plus et de rendre plus tôt et être en avance. Que de rentrer et vraiment encore plus me stresser et le rentrer un peu plus tard quoi entre guillemets, tu vois, vraiment le rentrer à la dernière minute quoi.
Mmh D'accord. Oui. D'accord donc oui c'est pour ça que tu as ces longues sessions de concentration où tu as entre guillemets, heu, «charbonné» pour, heu, respecter, heu, oui les deadlines et pas, heu, être, heu, au dernier moment, heu, heu, 48 heures avant, rendre le projet dans la précipitation, donc tu préfères faire le gros travail en gros et au moins c'est réglé. Mais pour le coup oui ça crée de la fatigue mentale et et voire un burn-out. Est-ce que, heu, est-ce que tu as déjà, heu, songé, heu, par ex oui après tu je ça se sent hein que tu veux rester dans les temps, heu, même finir avant le projet ce qui est logique. Tu as déjà p pensé à faire un planning, heu, heu, par exemple, heu, au lieu de faire 12 heures tu fais peut-être, heu, 8 heures, 7 heures de travail, tu rends le projet un peu plus tard mais assez tôt pour pas te créer le stress qui est-ce que tu as déjà songé tout simplement?
Exactement. Exactement. Mmh mh. Mmh mh. Heu, ça j'avoue j'y ai pas forcément pensé parce que bah déjà, heu, le temps de trouver le temps pour trouver un planning heu, faire un planning c'est vrai que j'ai pas je me suis pas posé la question. Mais peut-être, heu, ouais, peut-être prendre le temps parce que finalement OK, j'ai pas forcément le temps de trouv de faire un planning. Mais peut-être le fait de prendre le temps de faire un planning, ben en fait le temps sera bien récupéré parce qu'on va dire j'aurais tout structuré et peut-être que des fois un peu de repos ça peut faire du bien pour récupérer, heu, de bonnes bases quoi, sur des bonnes bases.
C'est ça oui, ça pourrait, heu, vraiment te faire du bien. Et heu, après, heu, bien entendu hein comme tu l'as dit il te faut il faut, heu, il faut trouver le temps, heu, pour faire ce planning. Et heu, est-ce que tu pourrais trouver, heu, ce fameux temps, heu, pendant, heu, le week-end? Ou, heu, est-ce que, heu, potentiellement tu pourrais, heu, réduire, heu, Amazon Prime, la la série que tu regardes sur Amazon Prime pardon. Heu, de passer de 3 heures à 1 heure est-ce que ça serait potentiellement envisageable pour toi?
Alors je sais pas si ça serait possible après peut-être essayer de décaler, heu, c'est-à-dire, heu, peut-être, heu, décaler dans la journée, heu, on va dire mais, heu, bah moi par exemple regarder un peu dans l'après-midi quand c'est possible essayer de m justement de m'accorder une petite pause regarder ma série et après reprendre le boulot en ay en ayant un peu l'esprit, heu, requinqué c'est-à-dire vraiment l'esprit, heu, réinitialisé si je peux dire ça comme ça. Et après comme ça je regarde peut-être 1 ou 2 épisodes le soir pour l'histoire de finir en beauté et pouvoir un peu mieux dormir quoi.
Moui. Oui exactement tu potentiellement tu pourrais oui, éventuellement fractionner en fait, heu, ben, la série sur Amazon Prime. Heu, au lieu de regarder, heu, 3 heures d'un coup, heu, et les ré les répartir en fait dans la journée donc, heu, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et heu, 1 heure le soir. Heu, ça t'éviterait, heu, en fait de d'avoir ces longues sessions de 12 heures. Parce que comme tu l'as dit juste avant hein, c'était juste, heu, tu, heu, la pause pour manger donc, heu, vraiment c'est pour les besoins de nécessité et heu, oui déjà le fait de fractionner Amazon Prime ça pourrait être une solution. Et heu, ce qui heu, aussi est-ce que tu as pensé aussi à faire des micros-pauses? Heu ça peut être heu tout simplement 10 minutes, le matin 10 minutes, l'après-midi mais heu ça te permettrait de bah de déconnecter ça peut être une balade autour de chez toi pour ensuite, heu, réenchaîner, heu, une session de travail, heu, mais sans tomber dans la fatigue mentale?
Mmh mh. Bah, c'est vrai que, ouais, j'y avais pas forcément pensé. Mais ouais peut-être, heu, faire des sortes de pauses en vrai, heu, des pau après c'est vrai que moi je suis plutôt parce que des fois en fait pour tout te dire, je suis un peu distrait par mon téléphone. Donc, peut-être, ouais, essayer de faire une sorte de vraie pause de 20 à 30 minutes pour vraiment déconnecter de tout ça. D'être sur mon téléphone ou peut-être, heu, je sais pas en tout cas faire un peu de méditation ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que là en ce moment je me déjà même si je prends des petites pauses mais c'est en fait, c'est des micros c'est tellement des trop petites pauses, que je prends pas de pause quoi en fait ça fait rien, quoi, dans ma tête j'ai l'impression de rien faire quoi.
Mmh, d'accord. Moui. D'accord. Oui et comme tu l'as comme tu l'as dit en fait, heu, même les micros pauses que tu prends finalement c'est, heu tu bascules, heu, de ton ordinateur, heu, à un temps d'écran imposé à ton téléphone, heu, qui reste, heu, un écran, hein, finalement. Donc en fait, heu, ton cerveau il bascule, heu oui de d'un écran à un autre. Ce qui n'est pas la meilleure solution. Et, heu, potentiellement tu pourrais, heu, peut-être, heu, songer à mettre tout simplement ton téléphone dans une autre pièce, heu, quand tu as tes sessions, heu, de, heu, de travail. Et heu, comme ça le quand tu as 10 minutes quand tu prends tes pauses de 10 minutes, heu, tu tu vas faire, heu tu pourrais faire un tour, heu, autour de chez toi. Mais, heu, tu ne serais pas tenté par le téléphone vu qu'il serait dans une autre pièce. C'est ça pourrait être, heu, une possibilité selon toi?
C'est ça. Mmh mh. Ouais de en gros de de me déconnecter vraiment en le mettant dans une autre pièce, c'est ça?
Oui, oui.
Bah, ouais, je pense que ça pourrait être une possi en tout cas déjà ça pourrait être une possibilité et déjà un 1er pas pour le fait de la déconnexion, heu, on va dire a avec le téléphone. Et puis ah bon après après c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que des fois je réponds au téléphone, heu, par, heu, bah, ouais je réponds par téléphone parce que j'ai des demandes de clients. Donc moi je pensais plus à, si c'est possible à je pense, qu'est-ce que tu me diras ce que tu en penses. Mais vraiment, heu, ouais, désactiver certaines notifications. Pour, heu, pour on va dire, heu, plutôt me déconnecter plus du téléphone quoi. Parce que c'est vrai que des fois j'en ai quand même besoin de répondre au téléphone ou plutôt peut-être faire, heu, directement une 1 heure où tu réponds qu'aux mails et au téléphone. Et après, heu, et après entre guillemets, heu, bah, <clicks tongue> heu, «lâcher le téléphone» et le mettre dans une autre pièce plutôt aussi?
Heu, oui, après oui si tu travailles avec, heu, ton téléphone tu en as besoin pour le travail, oui donc forcément il faut pas qu'il soit dans une autre pièce mais, heu ou heu, tu p pourrais oui, heu heu, mettre, heu tu sais maintenant il y a des modes en fait, heu, sur le téléphone, tu peux désactiver, heu, tout ce qui est notification, heu, voire pas utiliser en fait tout ce qui est TikTok, Instagram, Snap, Netfl heu heu, Netflix et compagnie. Et, heu, en fait, heu, tu, heu, pourrais donc utiliser ton téléphone que pour, heu, le travail et tu resterais productif et tu ne tomberais pas en fait dans la heu, dans le piège entre guillemets de des Instagram, Tik Tok et cetera et ça te permettrait de déconnecter en fait avec, heu, ton téléphone. Mais, heu, tu l'auras toujours près proche, de toi pardon, parce que, heu, oui tu en as besoin pour le travail effectivement.
OK. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Donc ouais en gros en gros la 1re chose que je pourrais faire c'est vraiment ouais de, on va dire de déconnecter les bah, les notifications, on va dire vraiment de, dire de faire un tri, de structurer les notifications ce qui est important ce qui est pertinent et non pertinent déjà pour commencer. Et essayer de, ouais de faire de de vraiment de créer des vraies pauses en tout cas des ah, quand je dis des gro des vraies pauses je pense des pauses de 15 minutes au lieu de faire d'avoir des petites pauses de 2-3 minutes à chaque fois quoi c'est ça?
Oui. Exactement. C'est exactement ça, heu, oui en fait et du coup, ouais, ça te ferait, heu, des vraies pauses et, heu, tu aurais ton téléphone proche de toi et, heu, la balade, heu heu, je le répète parce que, heu, c'est, heu, important. Après libre à toi, hein, de la faire ou pas mais, heu, ça pourrait, heu, potentiellement oui te vider, heu, les esprits et te déconnecter des écrans.
Ouais la balade. Ouais, bah, ça je pourrais éventuellement le faire parce que la balade, j'ai juste à sortir de chez moi je veux dire ça peut faire du bien surtout sans téléphone. Bah, en tout cas, bah, du coup je te remercie vraiment du coup du soutien que tu m'apportes et vraiment, bah, ces conseils là je peux essayer de les mettre en pratique surtout la balade, le fait de me déconnecter. J'habite en campagne donc j'ai cette chance là, mais en tout cas je te remercie vraiment.
T'en prie, heu, c'était un plaisir de t'écouter et, heu, je crois en toi, heu, tu, heu tu tu y arriveras sur ça, je n'ai pas de doute, en tout cas, heu, je crois en toi fortement.